Fala aqui sobre um lugar na natureza que te acalma.
Olha, eu assim, eu sou do Rio de Janeiro, então desde pequenininha, muito novinha, eh, eu sempre fui muito estimulada, né, a ir pra praia, a sentir aquela água do mar, o sol, então, é é coisa de carioca, assim, né. Então, essas coisas servem eu tenho essa memória, essa lembrança de que esse lugar na natureza sempre vai promover a calma na minha vida.
Uhum. Ah, tá. Coisa de carioca mesmo, né? <laughs> Aham. Uhum. Ah! O mar você diz?
E pensando f o mar eu preciso olhar pro mar preciso mergulhar no mar, eu preciso estar em volta da envolta na verdade né daquele ambiente. Porque olha, falando a verdade sa sabe quando a semana não está indo legal, aí você decide ir pra uma praia, chega lá aí toda aquela estrutura, né, coloca lá a toalhinha na na areia aí pega passa o protetor o cheiro de protetor já já me remete pra essa essa tranquilidade eu acho.
Tá. Olha! Certo. Aham. Uhum. Uhum. Aham. É verdade. É verdade. Olha que engraçado, eu nem sou de praia, mas toda vez que eu uso protetor me leva direto pra praia, com as as poucas vezes que eu fui na praia, sabia, é verdade. É.
Hã. Tá vendo? É é isso. E a gente usa, né, as ve protetor todos os dias, passa um pouquinho antes da maquiagem e tal pra pra poder encarar a vida lá fora, né, que o sol não tá não é pra qualquer um. E pronto, e aí, que que eu fiz? Né. Eu, atualmente eu moro em Portugal. Quando eu eu f saí do Brasil, eh, bem, tem uma história longa, mas enfim, quando eu saí dessa última vez eu fui pra Espanha, só que a Galícia é uma região com montanha também adoro, né, montanha. Só que, assim, como a minha origem é praia, eu sentia falta da praia.
Uhum. Uhum. É. É verdade. Hum. Tá. Uhum. Olha! Mas no Rio de Janeiro também tem lugares, né, de montanha ali, Petrópolis não é? Você chegava a ir pra esses lugares?
Aí Ah, é.